अ, ज़्यादा बढ़ाई, ऐसा कुछ नहीं है अ, उतना ही है। अ, क्योंकि जब भी मैं काम के लिए बैठती हूँ, मैं अ, मेरा अपना वर्क़ स्टेशन होता है घर पे। तो जब मैं काम के लिए बैठी हूँ, तो घर से भी काम कर रही हूँ, तो ऐसा नहीं है, मैं घूम रही हूँ इधर-उधर, कुछ और चीज़ें कर रही हूँ। मैं काम को बहुत ज़्यादा सीरियसली, गँभीरता से लेती हूँ। तो मेरा वर्क़ स्टेशन है, तो जब भी मैं लैपटॉप खोलती हूँ, तभी मैं मेल चेक करती हूँ, जब मैं काम के लिए बैठी हूँ और उसके बाद मैं जल्दी ब्रेक नहीं लेती अ, बस खाने के लिए उठती हूँ। तो, नहीं, वैसी कोई दिक्कत नहीं है। मैं घर पे भी काम, काम की तरह ही करती हूँ।
अच्छा। बहुत खूब। हुँ। हाँ जी। बहुत बढ़िया। अरे, वाह! हुँ। जी। तो मतलब आपने कोई ऐसा ऐप या तरीका अपनाया, जो आप मतलब ऐसे सीमाएँ तय करती हैं कि मतलब कैसे मतलब मैनेज करें ईमेल्स और मैसेजेस को?
अ, जी, मैं उसके लिए क्या करती हूँ, कैलेंडर ब्लॉक कर देती हूँ। जब भी मेरा खाने का समय होता है, लंच टाइम होता है, तो मैं कैलेंडर ब्लॉक करती हूँ, ताकि कोई और मीटिंग ना रखें और उस टाइम पे मैं लंच के लिए जाती हूँ। उस और अपना जो स्टेटस है, उसको भी मैं बदल के अवे कर देती हूँ और उसमें एक एक तरह का नोट डाल देती हूँ कि गोइंग फ़ॉर लंच या गोइंग फ़ॉर टी ब्रेक, इस तरह की चीज़ें डाल देती हूँ, ताकि सामने वाले को पता चल जाए कि मैं अभी अ, सिस्टम के सामने नहीं हूँ।
अरे, वाह! हुँ। बहुत खूब, जी। हाँ। हुँ। बिल्कुल। हुँ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो मतलब अच्छा, और बताइए, अगर मैं जानना चाहती हूँ, कभी ऐसा हुआ है, आपको गिल्टी महसूस हुआ कि जिस दिन आपने मेल चेक नहीं किया हो?
अ, मेल चेक ना किया हो, कभी-कभी इमरजेंसी हो जाता है, जब मैं घर पे रहती हूँ और मुझे अचानक से, जो है, कोई अतिथि आ जाते हैं, मेहमान आ जाते हैं अ, जिस अ, जो बड़े जो हैं, अपने परिवार वाले, तो फिर मैं सिस्टम से मुझे उठना पड़ जाता है, और अ, बातों-बातों में जो है, काफ़ी समय निकल जाता है। मैं कोशिश करती हूँ, कई बार मेल चेक करूँ, लेकिन अच्छा नहीं लगता है, किसी और के सामने आप अपना काम कर रहे हो। तो मैं कोशिश कर दोनों में जो है, संतुलन बनाऊँ, लेकिन उस समय थोड़ा-सा लगता है, यदि कुछ इम्पॉर्टेन्ट मेल जो है मिस हो गया, तो फिर बुरा लगता है।
अच्छा। अ, ओहो! हुँ। हुँ। उ, हुँ। बिल्कुल। हुँ। हुँ, बहुत, जी। तो अगर मैं, जैसे अगर पूछ पू जानना चाहूँ कि जैसे ये वर्क़ ईमेल्स, मेसेजेस का कोई भरोसा नहीं, मतलब आप घर पर भी हो, तो आपको आ जाते हैं। तो ये चलते हुए आपको कभी महसूस हुआ है कि वर्क़ लाइफ़ बैलेंस में कई अ, मतलब जो है, मतलब यो अ, यो लोगो है, मतलब स्लोगन है, कहीं वो धुँधली तो नहीं हो गई है?